<chuckles> Ca dépend ça dépend après, après si ts enfin si c'est des personnes, heu, «bien notées», entre guillemets, qui font bien leur boulot, oui.
Mmh. Ouais, ouais, ouais, oui, oui, on va dire, des conseils efficaces qu'on va on va partir sur l'idée de
Tu vois, c'est ça, c'est le problème, c'est toi quand tu reçois des conseils, tu sais pas forcément s'ils sont efficaces quand on te les donne.
Ouais beh, o ouais, admettons que ce soit vraiment, heu, une personne, heu, super bien calée et tout, hein, mais bon, oui, bon, après, c'est ouais voilà, heu
C'est c ah Après, je pense c'est ouais, il y a des fois, tu as des formations sur le tas, tu sais, où on te met en
Moui.
en formation avec une personne déjà là, hem, heu, elle peut te donner des conseils qui ne sont pas dans la formation initiale, ça oui, évidemment.
Oui. Oui, bah, ça, c'est pas mal, ouais, effectivement. C'est pas mal, en fait, heu, bah, de toute manière une une formation structurée au poste, heu, je pense que c'est quand même indispensable. Après c'est vrai que c'est mieux quand, justement, tu as quelqu'un qui va te donner les petits trucs en plus.
Tout à fait.
Tu vois? C'est c'est un petit plus, quoi, on va te dire: «Ouais alors, attends là, heu, ouais, dans la pratique, heu»
Oui. Oh oui, non mais tout tout à fait. Moi, je s je je suis super, heu tu vois, des fois, je suis un peu partagée parce que tu on peut aussi t'apprendre des bêtises et heu
Ouais. Ah oui, oui, oui, c'est vrai, hein, heu. Tu s
et après, c'est vrai que si si si tu te fais taper sur les doigts, c'est quand même super compliqué de dire: «Bah oui, mais c'est machin qui m'a dit ça», bah oui, alors du coup, c'est lui qui se fait taper sur le doigt alors là, au niveau, heu
Oui, ça peut l'être, ouais, ouais, ouais, ouais, parce que tu as tu vas avoir des personnes qui vont te dire: «Ouais, alors, moi en fait, enfin, en en en situation concrète, je fais plutôt c comme ci, comme ça parce que, heu» et bon, après, c'est voilà, c'est à toi de de de jauger, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est conforme de faire comme la personne t'a dit ou pas, tu vois?
C'est ça, c'est ça. C'est après après, je pense que oui effectivement, c'est bien quand tes collègues peuvent te donner des petits conseils parce que, bah, eux, ils connaissent et heu
Mmh. Oui. Oui.